دلوقتي بقى في تطبيقات كتير جدًا، وناس كتيرة بيبقى لها تطبيقات كده مميزة، بتستعملها تقريبًا كل يوم. كنت حابب أعرف، أنت إيه أكتر تطبيق بتستخدمه كل يوم؟
والله يمكن أكتر تطبيق هو الفيسبوك. آمم آه الفيسبوك و
الفيسبوك؟ تمام. طب إشمعنى الفيسبوك؟
ال لأنه أن لأنه الفيسبوك بي يعني أ أسرع طريقة أو أو يمكن أكتر طريقة دلوقتي بتجيب لك آآ أخبار الناس ال أو الدواير الدايرة اللي حواليك دايرة الأق ال ال الأقارب، الأصدقاء، الصُحاب، المعارف، آآ، ف وسيلة إنّك تعرف أخبار الناس، يمكن حتى دلوقتي ده ال دي المنصة اللي الناس بتهنّي بعضها عليها وبتعزّي كمان، فأنت بتعرف ال ال الأحداث من خلاله يعني.
إمم. آه، تمام. صحيح. بس أنت يعني بيبقى عندك وقت إن أنت تتابع كل الإشعارات اللي جاية؟ يعني طبعًا ده بيعتمد على الأصدقاء، أنت لو عندك أصدقاء كتير، بتلحق تتابع كل ده؟
أبت امم. إمم. لأ، هو خليني أقول لك إن أنا أصلًا ولا مرّة بادخل التطبيق ده علشان الإشعارات، أنا تقريبًا قافل كل إشعارات الفيسبوك، يعني أنا م مش مهتم للإشعارات تمامًا، ولا مهتم للأخبار آآ، آآ الأحداث السياسية أو الكروية، أو أي أحداث أنا آآ، آآ، يعني بقائي على ال على الفيسبوك بس اللي هو معرفة أخبار دايرتي. يعني مثلًا آآ، أصحابي مثلًا، أعرف ص صاحبي مثلًا كَتَب حاجة، آآ، مثلًا عندُه مناسبة باهنّيه، عنده حالة آآ، وفاة مثلًا باعزّيه، مثلًا ف آآ، نزَّل صورة في مكان الفلاني، راح، جِه، مش عارف إيه ف آآ، أ أنا الحاجات دي بتخليني أ أنا برضه ك يعني عشان طبيعتي كمغترب، أنا مغترب برّه ال آآ، برّه البلد فبالتالي أنا عاوز حاجة تربطني بالأحداث آآ، أو المكان اللي أنا جاي منه، فدي يمكن الوسيلة أو أكتر وسيلة بتخليني عايش الأجواء أو الأحداث أو عارف إيه اللي بيحصل في مصر، وفي دايرتي يعني، فلذلك أنا بادخل
تمام. تمام. اُمّال إيه اللي بتتابعه؟ آه. تمام. فعلًا. إمم. بس برضه يعني ال الإشعارات دي ما بتكونش زيادة؟ يعني أنت بتقول بتشوف كل ال الحاجات اللي بينزّلوها أصحابك، أنت يعني بتلاقي وقت إن أنت تقدر تشوف كل ال الحاجات ال اللي نزلت، اللي هي بيسموها الposts الجديدة؟
إمم. لأ، هو أولًا، خلّيني أقول لَك ل أنا مش ب يعني أنا مش بادخل للإشعارات ولا يمكن أنا ما بادخُلش ولا مرّة بسبب إشعار أنا مش بييجي لي إشعارات أصلًا آآ
آه. لا، لأ أنا مش باتكلم على إشعار، أنت بتفتح دلوقتي الfacebook وبتشوف.
آه، البوست ماشي، ماشي
فأنت لمّا بتشوف البوستات دي، أنت بتفضل تكملّها لغاية النهاية. بتلاقي وقت لِدَه؟
إمم. لأ، طبعًا لا، لا، لأ طبعًا هو أنا يمكن أنا ما بافتحش، أنا بافتح الFace مثلًا في أوقات مثلًا، قاعد في محطة المترو، مِستَني ال المترو مثلًا آآ قاعد في ال الكافيه مثلًا، مع أصحابي فباتصفّح سريعًا كده أحيانًا أنا أصلًا ما باقعدّش على الFace على تطبيق الFace يمكن maximum 5 دقايق أكتر وقت أنا باقعد آه، أكتر وقت على بعضه 5 دقايق وباخرج، بارجع ادخل تاني اللي هو لا، لا مش في اليوم، في المرّة أنا طبعًا بادخل كذا مرّة على م على فترات متقطعة يعني كتير ولكن في كل مرّة ثواني. يمكن حتى بافتح أنزل، أنزل، أنزل كده وخلاص. أخرج أ باشوف بس لو في حاجة جديدة والّا لأ، حاجة بتخص ع يعني دايرتي، معارفي، قرايبي، عشان أهني أو أبارك أو يعني أكون على علم بال آه بالضبط علشان ما أكونش غايب خالص على الأحداث يعني. ولكن أنا لا يهمني الأخبار ولا يهمني أخبار السياسة ولا هي بتمرّ قدّامي طبعًا وفي قنوات كتيرة بتظهر بقى و وخبرات أخبار صفرا ومش عارف إيه وكلام من ده، لكن و وحموّ بيّكَا... آه وحموّ بيّكَا ومحمد رمضان و number 1 وكلام ده يعني ده مؤدي مهرجانات في مصر وكده يعني آه.
تمام. 5 دقايق؟ <gasps> آه، أكتر من 5 دقايق في اليوم يعني، كذا 5 دقايق. آه. تمام. إمم. اهم. تواسي، إمم. <tsk> اهم. كويسّ. <chuckles> تمام، المعلومات فعلًا بتبقى، كتيرة أوي. مين حموّ بِيّكَا ده؟ آه، اللي بيسَموها أغاني المهرجانات تمام، تمام أنت برضه بت ب بتشوفه يع أو ب ب بتلاقي آآ آآ حاجات عنّه على الfacebook وأنت بتتصفح؟
آه، آه ده مؤدي آه، ب كل ده بيمرّ قدّامي أنا باقول لك ده من ضمن الحاجات اللي أنا مش باهتم لها يعني، آآ، مع السياسة، مع الكورة مع ال الأخبار، مع يقول لك شايف يعني هاقول لك مثلًا، من ضمن الحاجات اللي هو أنا يعني في حاجات كتيرة جدًا لا تعنيني، مثلًا
آه. تمام. همم.
في قن في قنوات إخبارية تقول لك شاهد الفنّان الفلاني، وهو رايح يعزي في أم مراتُه، طب ما يروح يعزي ف أشاهد إيه يعني م مش فاهم، يعني حاجات غريبة جدًا، وصُحُف بقى كتيرة، مثلًا حتّى تلاقي دلوقتي قنوات قصدي منصّات إخبارية كانت زي المصري اليوم دي كانت حاجة كويّسة زمان، دلوقتي يقول لك شاهد آآ، مش عارف آآ، number one وهو مش عارف ينزل من سيارته الفارهة، طَب أنا ما يعني و وأعمل إيه بقى؟ أشاهدُه ليه مشه
آه، <chuckles> تمام. آه، هاستفاد إيه؟ تمام. تمام. طَب أنا عايز أقول لك هو أنت شايف إن الفيسبوك قرّبك من الناس، والَّا بعّدك عن الناس؟ وليه؟
آه. آآ، شوف هو مش قرّبني م ما قربنيش أو بعدني، لأنّه أنا بالفعل بعيد، لأنّه أنا أنا أصلًا مغترب، أنا بعيد عن الدايرة بتاعتي، فبالتالي إيه الوسيلة اللي تخليني مرتبط بيهم شويّة، أو تخليني عايش الأجواء إلى حدٍ ما؟
تمام. كويس، تمام.
آه مرتبط شويّة بالأحداث.
يعني إذًا، هو ربطك شويّة يعني، لو مش موجود هتبقى تمام. طب أنت من الإشعارات، من ضمن الإشعارات اللي بتشوفها، هل سايب إشعارات الأعياد الميلاد؟
شوية، آه. حطّني شويّة في الأحداث. امم. ل آآ لأ. خالص، خالص م م مش
ياه! تمام. يعني أنت مش من الناس اللي بتهني آآ أصحابها وعائلتها بعيد الميلاد؟
آآ، لا، باهنّي، باهنّي، طبعًا ال ال الأصدقاء القريبين مِنّي أو ال القرايب طبعًا، آآ، بس هو بيظه يعني، ده بيظهر قدّامي في الfeed أو اللي هو ال صفحة الأخب يعني ال ال الحاجات البوستات اللي بتظهر قدّامي، فهي بتظهر قدّامي، فأنا باهنّي وسط الناس اللي بتهنّي، إنّما أنا أدخل مخصوص وأهنّي وبتاع، وأنا عارف النهارده عيد ميلاد، فُ لأ، لأ، لأ خالص، مش كده خالص.
تمام، تمام، تمام. ما هو أنت مش هتبقى عارف، هو تقريبًا في إشعار بيطلع من ال آآ، يعني في الإشعارات بتاعة الفيسبوك، وبتقول لك إنّه النهارده مثلًا في عيد ميلاد كذا وكذا.
آه. آه. صح، بس أنا مش مهتم.
بس أنت أنت أنا باسألك يعني، أنت قافل الإشعارات دي؟
ل آآ، قافلها خالص، أنا مش مهتم خ كل ال تقريبًا كل الإشعارات يمكن الإشعار ال الوحيد اللي بييجي لي مثلًا هو إشعار لو حد بعت لي طلب صداقة. آآ، ويمكن خليني أقول لك برضه إن أنا يعني أصلًا آآ، يمكن مش مهتم خالص إن أنا أنشر حاجة أو إن أنا آآ، أرفع صوري أو
تمام. إمم. هو ده كان سؤالي، كنت عايز أقول لك طَب أنت بقى بتحُط إيه؟ يعني أنت ما بتحطش حاجة خالص؟
آه قُل لي. لأ مش مهت مؤخرًا، أنا كنت الأول نشيط يعني زمان، أنا أنا أنا عامل حساب ال ال ال الفيسبوك بتاعي من سنة 2008 أو 2009 على ما أفتكر، آآ، ف أنا كنت الأول نشيط و آآ، آآ، من أيام أنا أفتكر أول جهاز كان على ال مش فاكر كنت كان تطبيق الفيسبوك على الجهاز اللي هو النوكيا مش فاكر N كام، N حاجة كده، مش فاكر يعني، فاللي هو من زمان أنا كنت نشيط بقى، فضلت نشيط فترة طويلة وأيام الجامعة والكلام ده، وبانشر وصور وكلام، وباعلّق على الأحداث السياسية.
آه. تمام، تمام. إمم. تمام، تمام، تمام. إمم. آه. يعني أنت دلوقتي ما بتنشرش أي حاجة؟
خالص، ولا أنت عارف
حتى مثلًا لو طلعت رحلة في شوية صور جميلة مع العيلة، مع الأصدقاء، نزلت مصر، ما بتشاركش مع مع الناس اللي أنت تعرفهم على الفيسبوك أي حاجة من الحاجات دي؟
امم، لأ ما أفتكرش إن أنا نشرت حاجة يمكن من سنين. آآ، إلَّا بقى في الحالات اللي هي لا قدّر الله ال ال اللي هي ال الوفاة أو حالات ال برضه ال ال مثلًا المناسبات اللي بتحصل مثلًا زي ال الجواز أو ال الحاجات من دي.
امم. آه. تمام، تمام. طيب أنت طبعًا عارف إن في تطبيقات كتيرة جدًا غير الفيسبوك، هل أنت بس الحاجة الوحيدة اللي بتستعملها هي الفيسبوك، والَّا في تطبيقات تانية بتحب تستعملها برضه؟
آآ امم، آه. لأ طبعًا، في تطبيقات تانية في برضه أنا باستخدم إنستجرام، باستخدم الواتساب، الماسنجر طبعًا قبلهم.
طَب يا ريت تقول لي الفرق ما بين إنستجرام إيه والفيسبوك إيه؟
امم.
يعني في ناس ب بيتقال إن هم بيستخدموا الاتنين، أنا عايز أعرف ال ليه بيستخدموا الاتنين؟
ال طيب هو ال إنستجرام ت يعني في الأساس هو علشان الصور، برنامج صور، نشر صور، آآ، يعني ف يعني وبرضه بوس يعني في بوستات أي بي بتتحط على الصور يعني بتكتب برضه بترفع صورة وبتكتب معاها ولكن هو في الأساس يعني بداياته كانت صور وفيديوهات قصيرة برضه، في ناس بترفع يعني فيديوهات قصيرة، يعني هو آآ، إلى حد كبير بيشبه الفيسبوك، هو Social Media إلى حد كبير بيشبه الس ال ال الفيسبوك، الآلية، امم.
تمام. تمام. إمم. إمم. تمام، لأ ما أنا عايز أعرف الفرق، يعني ليه الناس بيستعملوا الاتنين بدام هم زي بعض؟
آآ الإنستجرام شوية آآ خلينا نقول أو يعني اللي هو إيه، آمم زي شُغل استعراضي شوية، استعراض لل لل للحياة، للترف لل اللي هو أنا باشوفه كده، باشوف الإنستجرام الناس اللي بتدخله اللي هي بتدخل تِعرِض حياتها، اللي هو شوف أنا قد إيه حياتي حلوة، شوف أنا عايش، شوف أنا مش عارف إيه، اللي هو شوف قد إيه أنا جميل، شوف أنا لابس إيه. <tsk> آآ
آه. تمام. يعني هو هو ما يقدَرش يعمل كده على الفيسبوك، والّا يقدَر برضه؟
هو يقدر على الفيسبوك ولكن الفيسبوك في برضه على الفيسبوك، ولكن ال الصيت بقى، الإنستجرام خد ال الصيت ده من البداية من من الأول أصلًا هو كانت نشأته علشان الصور دي، فبالتالي هو بتلاقي عليه ناس أكتر آآ في الحِتّة دي، حِتّة إن هو يعرِض صوره ويعرِض برضه على فكرة الإنستا خُد بالك برضه الإنستا يمكن يعني قوي شوية في حِتّة الإيه، التسويق، لو حد مثلًا عنده ب business أو حاجة بيسَوّق لها أونلاين، أو على النت يعني. فهو بيبقى كويس في الحِتّة دي برضه آه.
اهم، تمام. إمم. طيب. آه. آه. تمام. يقدَر يعمل إعلان. إمم، تمام. بس أنت بتستعمل الاتنين يعني؟
ف آه بالضبط، أنا آه، أنا أنا باستعمل باستعمل الاتنين.
أنت بتستعمل الإنستجرام وال والفيسبوك. تمام.
ولكن الإنستجرام وال برضه الإنستجرام أنا مش بانشر عليه أي حاجة، أنا بس مُتابع كده باشوف الأحداث ونادرًا ما باستخدمُه، أنا باستخدم أكتر ال ال الماسنجر والواتساب.
إمم. إشمعنى؟ أو عشان؟
الماسنجر علشان آه، علشان باتواصل فيه بقى، باتواصل فيه مع أهلي طبعًا بسبب بحُكم الغربة وكده، يمكن هو أهَم تطبيق بالنسبة لي أصلًا، يمكن ده أهَم من ال الفيسبوك، ولكن أنا مش باستخدمه كتير ولكن هو الأهَم بالنسبة لي، يعني الفيسبوك أنا أنا باستخدمه أكتر ولكن ال ال الو ال الماسنجر هو ال الأهَم، لأنه باتواصل مع والدتي، باتواصل مع اخواتي، باتواصل مع عيلتي، أ أصدقائي، آآ، فمهم جدًا. كذلك ال الواتساب، الواتساب برضه مهم بالنسبة لي، باستخدمُه ولكن إمم، يعني هو أقَلّ شوية من الفيسبوك و آآ، والماسنجر، آآ، بَعدهم Linkedin.
آآ، الماسنجر همم. تمام. اهم. صحيح. صحيح. اهم. آه. كويس، طَب أنت أنت بالنسبة للماسنجر، عادةً لمّا بتيجي تعمل مكالمات مع العيلة، بتعملها Video Call والَّا بتبقى بس صوت بس؟
إمم. لأ صوت بنسبة كبيرة جدًا يمكن 90% أو تس تسعة وتسعين في المِيّة من مكالماتي صوت، نادرًا جدًا أمّا باعمل مكالمات فيديو.
اهم، طب أنت فكرت إن مش من زمن طويل يعني، إحنا بنتكلم مثلًا ممكن يكون 20 سنة، حاجة و20 سنة، كانت الدنيا مختلفة خالص يعني، أنت كنت عشان تكلم عيلتك كلهم، لازم تتصل، وتبقى عارف إن هم موجودين في البيت في الوقت ده، وحتى التليفونات ما كانتش منتشرة جدًا في الوقت ده، وكانت المكالمات غالية جدًا. هل فكرت ف فعلًا إن الموضوع دلوقتي، إن أنت بدوسة على الشاشة، بتقدر تتكلم مع أي حد في أي حتة في الدنيا؟
إمم. صحيح. إمم. آه. آه هو بالفعل يعني، أنا هاقول لك، أنا أنا لما بامشي في الشوارع هنا، بالاقي ال الكابينات، اللي هي الكباين، اللي هي اللي كانت بتستخدم زمان في الاتصال، اللي هو بكارت، بتشتري كارت وتحطها في التليفون، وتتصل بقى على ال على أهلك في في في في مصر وكده يعني، فكانت الدنيا ما كانتش بالسهولة ديّة، وكنت بتدفع، محتاج إنك تدفع فلوس كتير، علشان تتواصل مع أهلك، وبدقايق ما <tsk> يعني معدودة، ف فعلًا كانت الحياة، الحياة دلوقتي أكتر ترف يعني، أكتر يعني، الدنيا أسهل، آآ، نعمة، يمكن حتى أنا عاصرت شوية الأمور ديّة، فأنا حاسس الفرق يعني أ آه طبعًا، لحقت أنا ال ولحقت الشرايط، إحنا، أنا عندي عندي شرايط كتيرة جدًا، لسه محتفظ بيها. إمم.
فكرت في الموضوع دوّة؟ اهم. تمام. آه، تمام. صحيح. اهم. اهم. لحقتها برضه شوية. طب آه. طَب أنا كنت عايز أسألك، زي ما إحنا اتكلمنا على مميزات إن هي بتقرّب البعيد، وخلّت العالم كُلّه بقى زي قرية صغيرة، آآ، أنت شايف إيه عيوب التطبيقات الكتير دي؟ اللي أنت بتست أو اللي الناس بتستعملها؟ شايف إيه عيوبها؟
إمم. آه، هو والله يمكن أكتر عيب هو في إنه مضيَعة للوقت، إن هو بيسرق وقت كتير، بيسرق منّى وقت كتير لا إراديًا، آآ، بيشتّتني، مُشتت قوي جدًا، جدًا على فكرة من غير ما باخد بالي، بيشتّتني جدًا.
همم. تمام. طَب أنت جرّبت إن أنت مثلًا تيجي مثلًا في وقت معيّن مع العيلة أو كده، تبعد خالص عن الSocial Media أو عن الموبايل، تحطّه بعيد عنك؟
إمم. آمم، أ جرّبت بس يعني ما ما بتمشيش يعني، اللي هو هتقعد قد إيه؟ آه ساعة ساعتين، 3، هتتلهي شوية، وبعد كده هترجع تاني، أصل
جرّبت حاجة زي كده قبل كده؟ ما بتقدرش. أطول وقت قعدته كان قد إيه؟
آآ، عن قصد مثلًا والَّا أنا كنت مَلهي بالفعل؟
آه، آه، أنا قصدي عشان تدّي وقت للعيلة يعني.
آمم ساعتين، 3.
اهم. ساعتين، وبعد كده ما قدرتش. طب أنت بتكرّر الموضوع دوَّة والَّا ما بيتكرّرش؟
آه. <chuckles> لأ، أنا باحاول بس بقدر الإمكان إن أنا يعني أوزّع وقتي أكتر، آخد وقت للراحة، آه، أبُصّ أشوف الأخبار، أنا برضه باوازن يعني مش اللى هو أنا أنا الأول كنت كانت الSocial Media بتاخد وقت كتير بس دلوقتي خلاص يعني، إمم.
اهم. تمام. طيب على العموم أنا أ أ يعني عايز أقول لك أنا استمتعت بالكلام معاك، شكرًا.
أنا اللي باشكرك شكرًا جزيلًا.